آه. لا، لأ ده فعلًا دي حقيقة. يعني كويس أنت توقّعت حاجة زي كده. أنا عايز أقول لك أصلًا، آآ أهلي ي كان ليهم سبب رئيسي بالذات والدي، كان ليه سبب رئيسي في حاجات كتير أوي، يمكن عارف بعد التخرُّج من الكُلّية زي ما قُلت لك بَقى اللي هو إيه، خايف من أي حاجة، فهو اللي بدأ يقول لي، يقول لي: "طَب ابدأ، ابدأ أنت خايف من إيه؟ أنت خايف من فكرة ال أنت أنت مُشكلتك" كان يقول لي كده، آه. يقول لي: "أنت مشكلتك في فكرة البداية." قال لي: "ابدأ وسيبها على الله." يع زي عارف أنت اللي هو "ابدأ وما لكش دعوة، أنت جرّبت؟ مش يمكن تطلع بِتِعرَف؟" كان دايمًا يقول لي الكلمة دي، مش يمكن أعرف؟ "مش يمكن تطلع بِتِعرَف في الحاجة دي؟ مش يمكن ده يكون مجالك؟ أنت دلوقتي لمّا دخلت الكُلّية بتاعة حقوق،" لإن أنا كنت خرّي أنا كنت في كُلّية حقوق، قال لي: "أنت لمّا دخلت كُلّية حقوق في البداية، كنت فاكر إن هي ممكن تطلع على مستقبلك وكده؟" أصل أنا حبّيت الكُلّية بعد كده، يعني حبّيتها بقى بعد كده وما فشلتش فيها خالص، نجحت فيها بالعكس بقى، قال لي: "أنت كنت تعرف إن أنت هتنجح فيها؟" قال لي: "كنت متوقّع كده؟" قُلت له: "لأ." قال لي: "خلاص ما دام ما كنتش متوقّع، إيه بقى اللي مانعك دلوقتي؟ خلاص ابدأ، ابدأ وسيب النتيجة دي بتاعة ربنا. أنت اسعَ و وسيب النتيجة بتاعة ربِّنا. خلّي عندك إرادة وسَعي." فدايمًا كان الصراحة بيقف جنبي، هو وواحد صاحبي برضه يعني كان بيساعدني بس مش زي دور والدي صراحة، كان ليه دور رهيب بجد إن أنا أبدأ آخُد خطوات في حياتي.
آه. ان ابتدى يطمنك يعني واللي هو عادي. إمم، فعلًا. طَب كويس، آه. دي حق إمم. إمم. أكيد طبعًا ال الأهل بيبقى ليهم آه فعلًا، الأهل بيبقى لهم دور كبير جدًا في حياة أي حد آمم، سواء إن هم بيشجّعوه زي مثلًا والدك، بصراحة شخص عظيم جدًا إن هو قِدِر إن هو ي يشجّعك بالطريقة دي وكمان يدِّيك أمثلة من حياتك بحيث تبدأ كده تشجّع أكتر. طَب حسّيت بَقى بعديها إن إن حياتك اختلفت؟ وهل مثلًا قابلت بعد كده فرص و ودُست فيها بَقى بقلب جامد، اللي هو حتّى لو هافشل أنا هادوس ولقيت فعلًا نتيجة كويسة؟
آه طبعًا. حقيس حسّيت إن حياتي اختلفت مع أول تجربة كانت شُغل ليّا، كنت حرفيًا عارف اللي هو كنت نازل زي ما تقول في المطعم، أنا كنت خايف من فكرة الفشل لإن أنا م
طَب كويس، احكِ لي كده طيب عملت إيه؟
هاقول لك، يعني أنا كنت خايف من فكرة الفشل إن أنا أنزل المطعم ده، أنت فاهم؟ وأفشل أو إيه، <tsk> لإن كنت نازل في في مكان معيّن كده في قِسْم هو أول مرّة أنزله ون يعني أول مرّة أنزله ون وعايز أقول لك مش نازل حتّى مساعد ولا نازل بتاع، أنا نازل Chef. يعني أنا نازل باقول لهم كده، باقول لهم: "أنا Chef وليّا في الطبخ." فتخيّل أنت ما دخلتش مطبخ حقيقي بجد، آه، طول حياتك ومرّة واحدة نزلت في مطبخ، عارف اللي هو هتحُط قُدّام الأمر الواقع. عايز أقول لك أدّيت، أدّيت. بس الفكرة بدأِت بإيه، بإن أنا آآ بدأت، الفكرة أنا بدأت. وعايز أقول لك يعني فكرة إيه، فكرة إن أنا بدأت ال دي كانت كبيرة أوي عندي، إن أنا أبدأ في حاجة.
كمان! آه. <laughs> آه. بالضبط. آه، اللي هو أهَم حاجة ترمي نَفْسك أو تحُط نَفْسك على بداية ال الطريق كده وأنت هتلاقي نَفْسك أصلًا طالما أنت شاطر أصلًا وحابب الحاجة، هتلاقي نَفْسك بتكمّل لوحدك.